Wie findest du denn lokale Geheimtipps, anstatt, äh, auf Touristentrampelpfaden rumzutrampeln?
Ja, also, ich find's eigentlich natürlich viel besser, ähm, nicht immer der man Masse hinterherzulaufen, ähm, und dann mit Tausenden von anderen. Also, ich find's ganz fürchterlich, ähm, sogar so so Städtereisen, so Venedig, so schön die Stadt auch ist, aber so im Hochsommer, wenn alle Ferien haben, alle wirklich da sind, finde ich's ganz fürchterlich.
Hm. Das ist natürlich 'n spannendes Beispiel. Venedig ist ja so 'n klassisches Traumreiseziel, aber ja, natürlich, das ist total überlaufen, ne ist total überlaufen.
Mhm. Mhm. Ich war schon mehrfach da, ähm, aber das letzte Mal ist schon so lange her, da war's schon voll, aber ich glaube, jetzt ähm, aktuell ist es, glaube ich, unheimlich voll. Und ich weiß, ich war in meiner Kindheit mit meinen Eltern schon da, und da hab ich das gar nicht so voll empfunden.
Mhm. Aber wenn du schon mehrfach da warst, hast du vielleicht lokale Geheimtipps in Venedig, die jetzt nicht so auf der generellen Touristenkarte sind.
Ja, leider nicht, weil wenn wir in Venedig waren, war das immer nur so 'n Tagesausflug, wo man wirklich dann ganz klassisch mitm mitm Boot rübergefahren ist, ähm, und dann auch nur da den Tag verbracht hat und dann wirklich nur diese üblichen Sachen, wie wie jetzt die, ich glaube Markus-Kirche, Seufzerbrücke, alles was man irgendwie gesehen haben musste, mal abgelaufen ist, und a da reicht dann einfach leider nicht die Zeit, ähm, dafür so schöne kleine Geheimtipps mal zu gucken.
Mhm. Mhm. Ja. Hast du vielleicht andere Orte, die du gefunden hast, die jetzt generell auf weltweit, die eben keiner Tour typischen Touristengebiete sind, sondern eben was was Lokales
Mhm. Ja, also ich könnte von einer Reise erzählen. Ähm, das ist auch schon ’n bisschen her. Da war ich, ähm, ganz alleine in Tunesien, ähm, hatte ich mich entschieden, da mal 2 Wochen hinzufliegen und, ähm, war dann mhm, genau. Und in Nordafrika, genau war dann einfach, bin ganz normal hin äh, rübergeflogen, hatte mir ’n Hotel gebucht für 2 Wochen und hab dann vor Ort, ähm, bei so ’nem lokalen Reise bei so ’nem lokalen, hm, Tourguide, sage ich jetzt mal, so ’ne drei oder viertägige Tour durch die Sahara gebucht. Das war in so einer ganz kleinen Gruppe mit 5 Personen und das war wirklich fantastisch. Also, ganz fantastisch, äh, das das mal wirklich mitzumachen. Ähm, und wir sind dann ganz normal wir wurden morgens beim Hotel abgeholt, jeder durfte auch nur ’n Rucksack mitnehmen für diese 3 Tage, ähm, weil natürlich es war nur so ’n Jeep, ähm, mit dem man dann gefahren ist. Und
Mhm. Mhm. Nordafrika, gell? Ja. Oh. Aha. Wow. Aha. Aha. Okay. Ich wollt schon fragen, mal aufm aufm Kamel durch die Wüste?
Tatsächlich sind wir auch mitm Kamel durch die Wüste, aber wir ich bin oben in der Nähe von Tunis gestartet, also im im Norden des Landes. Und dann sind wir wirklich erst einige Stunden erst mal, <clicks tongue> äh, nach El Jem. Das ist so 'n riesiges altes so Amphitheater, ähm, was wir dann erst mal so 'n bisschen uns ange Wer wollte, konnte reingehen und besichtigen. Die anderen sind halt draußen rumgelaufen. Und dann sind wir wirklich mit dem Jeep dann, ähm, zu 'ner Oase gefahren
Aha. Mhm. Oh, schön.
ähm, und haben uns das angeguckt, das ist natürlich gigantisch. Das war wirklich inmitten von nichts da diese grüne Oase da zu sehen, und das war wirklich toll, und das war halt auch überhaupt nicht überlaufen. Also, du warst da wirklich, äh, nicht mit Tausenden anderen Touristen, sondern wirklich ganz wenige Touristen Ähm, und dann sind wir auch, ähm, weitergefahren durch so 'n, ähm, ausgetrockneten Salzsee- glaube, Chott el Djerid hieß der. Und da haben wir dann auch 'ne Fata Morgana gesehen. Und das ist natürlich was Einmaliges, äh, was man so natürlich nicht schnell wiedererkennt.
Ja, ja. Ja. Wow. Wow, da hast du ja natürlich extrem viele Eindrücke gesehen. Ich kann's mir richtig vorstellen, ähm, diese diese Bilder, die du da malst, ähm, die Oase, die Fata Morgana, die die die der weiße Wüstensand wahrscheinlich. Das das Klima ist wahrscheinlich sehr heiß und trocken. Ja, und wow.
Mhm. Ja. Ja, das war dann am nächsten Tag Mhm. Das war immer noch der 1. Tag irgendwie, weil wir da wirklich so viel schon gesehen hatten. Und dann haben wir übernachtet, das hie heißt Matmata. Das sind wie so, ähm, Höhlenwohnungen, ähm, das war wie so 'n Hotel, was aber alles so die die einzelnen Zimmer waren wie in so Höhlen so reingemeißelt, irgendwie, ähm, also auch keine klassischen Türen, nur bei den, äh, Sanitäranlagen, und danach auch nur 'ne Matratze. Also, es war wirklich ganz spartanisch, aber total toll einfach mal so. Dann da einfach nur auf dieser Matratze und dann, ja, einfach wir waren auch natürlich müde, wenn man so 'n Tag dann hinter sich hat mit so viel Eindrücken
Mhm. Aber hattet ihr auch so hattet ihr da auch so Übernachtungen in der Wüste, so im Zelt? Und man sagt ja auch, diese Wüstennächte sind dann extrem kalt, ja? Der Wüstentag ist extrem heiß Ne.
Ne, im Zelt halt eben nicht. Mhm, ne, im Zelt nicht. Das war dann halt in Matmata, in diesen Höhlen da, oder Höhlenübernachtungsmöglichkeiten, ähm, das war natürlich auch kein Komfort, und da war's ob's da jetzt warm oder kalt war. Also, ich weiß, wir saßen abends noch lange dann so nah am Lagerfeuer mit mit diesem Tourguide, und der hatte dann auch irgendwie gab's da so Couscous, was wir dann wirklich so ganz typisch, ähm, so mit der Hand gegessen haben. Und das war schon mal so der 1. Ta
Aha. Habt ihr das mitgebracht, oder wird das irgendw gibt's da Möglichkeiten, das anzubauen an 'ner in 'ner an 'ner Oase?
Mhm, ich weiß es nicht, also ich glaube, das wurde von dieser wo wir übernachtet haben, da haben wir Essen und Trinken auch alles gekriegt, weil wir ja selbst nur diesen kleinen Rucksack mit uns geführt haben. Und am nächsten Morgen mussten wir dann schon ganz früh raus, ich glaube so um 5:00 und sind dann wirklich so, ich glaube, 3 Stunden wirklich mit dem Kamel dann durch die Sahara so 'n Stück dann auch geritten auch irgendwo zum ich weiß gar nicht, wo wir da hingeritten sind, einfach irgendwo einfach einfach hin und und in so 'ner kleinen Gruppe dann auch und das war natürlich auch toll vom Erlebnis.
Mhm. Da hast du ja auch gar keine Orientierung, ne, du, da siehst du hier nur Sand, du weißt ja gar nicht, geht's nach Norden, Süden, Osten, Westen? Du hast ja eigentlich keine Ahnung, da kannst ja nur den Guide fragen, ne? Dem musst du hinterherlaufen.
Also ich war froh, dass wir da in so 'ner Gruppe unterwegs waren. Mhm, genau, also alleine möchte ich da nicht. <giggles> Also ich glaube, wenn man alleine da unterwegs ist, glaub, dann ist man verloren, aber in so 'ner Gruppe war das natürlich dann schon toll. Ähm, da waren vielleicht dann so 10 Mann, ich glaube, da war noch so 'ne 2. Safaritour mit so 'nem Jeep, sag ich jetzt mal, irgendwie unterwegs, äh, wo man sich dann morgens dann schon getroffen hat, das war natürlich schon so 'n bisschen touristisch, aber halt nicht überlaufen, wie jetzt so andere Ziele wie jetzt Mallorca, Ballermann oder so, ne?
Mhm. Ja. Jetzt jetzt noch mal ein bisschen zurück zur Ausgangsfrage, ne? Also, es ist ja ganz ganz spannend, was du da erlebt hast. Ähm, diese Bilder, die du zeichnest, da da will ja jetzt direkt jeder selber hinf hinfliegen und das erleben, ist ja ganz spannend. Aber die Ausgangsfrage ist ja, ähm, wie findest du diese lokalen Geheimtipps? Wie bist du also auf die Idee gekommen, nach Tunesien zu fliegen? Hast du da irgendwelche, ähm, Tipps, die du da geben kannst?
Mhm. Ähm ja, ich fand es einfach interessant vom Land und, ähm, natürlich so 'n so 'n Reiseziel, wo man weiß, man hat 'ne Wettergarantie, das fand ich eigentlich ganz toll, dass du weißt, du kannst dich da auf jeden Fall an 'n Strand legen und ins Meer gehen. Ähm, und mit der Rei mit der Reise, das hat sich dann erst so ergeben, dass ich dann halt diesen 3-tägigen Trip da gemacht habe. Ähm, das hatte ich vorher gar nicht so geplant, aber das wurde angeboten, ich hatte das irgendwo dann gelesen vor Ort. Ähm.
Aha. Okay. Okay, ganz spontan.
Mhm, Ganz spontan. Genau. Und das war manchmal, ist, glaube ich, das Spontane auch das Tollste. Ich mag's auch gerne, wenn ich war auch schon mal in Paris und in London wenn man halt nicht so diese klassischen Ziele immer alle abläuft, sondern auch mal in 'ne Seitenstraße geht, die halt nicht so touristisch erschlossen ist, ähm, und wie wie man dann vielleicht mal 'ne vielleicht so 'ne kleine Bäckerei oder so ’n tolles kleines Lokal entdeckt. Das finde ich viel spannender, als jetzt hier, äh, so ’n Marco-Polo-Reiseführer mir dazuholen und zu gucken, was wird denn da alles so beschrieben?
Mhm, mhm. Jetzt hast du jetzt hast du Tunesien, Paris, ich glaube, London hast du auch gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt wär's doch einfach mal ganz spannend, wenn du einfach mal auflisten würdest, wo du alles warst, und richtig beeindrucken kannst mit deiner mit äh, was du alles schon kennst von der Welt.
<laughs> Hm, wo fange ich denn da am besten an? Also, ich war schon mal in New York, ähm, zum Weihnachtsshopping, wirklich so 'n 4, 5 Tage, so im Dezember. War natürlich toll. Es hat dann auch geschneit, ähm, Schlittschuhlaufen da auf der Eislaufbahn, die da äh, ich glaube, vom Rockefeller Center ist. Ja, und was natürlich total cool ist, ähm, ist wahrscheinlich auch kein Geheimtipp, aber wir hatten halt in der Nähe gewohnt vom Madison Square Garten und sind da abends noch vorbeigekommen. Und genau den Abend war da 'n Boxkampf, ähm, von, äh, Klitschko, und haben dann echt spontan noch Tickets gekriegt und haben uns dann da ’n Boxkampf noch abends angeschaut.
Mhm. Mhm. Cool. Cool. Perfekt.
Mhm. Das war natürlich auch was Tolles, was man auch nicht so oft, äh, praktisch so erlebt. Ähm, ich war schon in Dubai, find ich auch ganz toll.
Mhm. Dann haben wir jetzt also noch New York dazu in der Liste. Jetzt haben wir Paris, London, Tunesien, New York. Jetzt kommen noch Dubai auf die Liste da dazu. Ja, die Vereinigten Arabischen Emirate, Burj Khalifa, der großer Turm.
Mhm. Dubai Mhm. Dubai, auch toll Mhm. Das Ja, genau, Burj Al Arab, das große, ähm einfach das große Hotel da auch, äh, was man so sieht, was halt wie so 'n wie dieses Segel halt geformt ist, da haben wir leider nicht übernachtet, aber es ist total gigantisch die Anreise, wenn du natürlich da 'n Fensterplatz hast und fliegst dann wirklich mal da von oben wo drüber, ähm, und siehst dann halt, die haben ja „The World“ nachgebaut und diese Insel dann früher noch. Und das ist natürlich gigantisch, das dann auch von oben mal zu sehen.
Mhm.
Und da macht es natürlich auch Sinn, wirklich mal abzubiegen.
Also da warst du jetzt Da haben wir jetzt eigentlich schon fast jeden Kontinent dabei, ne? Nordamerika, Europa, Afrika, Amira Emirate zählen Emirate zählen ja eigentlich zu Asien, ne? Auch wenn's jetzt nicht so richtig Asien ist, ne? Hast du noch so so Thailand Aha, das brauchen wir natürlich noch.
Mhm. Asien kann ich ja Ja, so 'n bisschen. Also so Thailand, sowas kenne ich alles noch nicht. Leider nicht. Ja. Was auch toll ist
Was würde dich denn was würde dich denn, äh, in in Asien eventuell reizen? Jetzt hast du Thailand, oder ist es dann vielleicht das das große, äh, China, ähm, das sich ja auch extrem gut entwickelt, oder oder oder Japan, ist ja auch sehr technisch, oder vielleicht was was gar nicht so sehr auf der Karte steht, wie jetzt irgendwie, ähm was gar nicht so bekannt ist, ah, tour touristisch gesehen, wie zum Beispiel die Mongolei oder der asiatische Teil von Russland.
Mhm. Ach, dann weiß ich nicht, so, ähm, Richtung Russland würde es mich jetzt im Moment eher vielleicht nicht hinziehen, auch nicht zu dem asiatischen Teil. Ähm, aber ich denke, so Hongkong muss faszinierend sein von der Stadt. Also, und ich denke, das wär schon was, was mich sehr interessieren würde. Ähm, oder Australien würde mich auch mal interessieren, und dann nicht unbedingt nur Sydney, sondern wirklich mal das Outback auch kennenzulernen, ähm, wo man dann wirklich, ja aber natürlich nicht alleine, also, ich denke, das muss schon geführt sein, weil ich denke, es kann auch sehr gefährlich da draußen sein. Ähm, aber ich will halt nicht was machen, wo man mit so 'n mit so 'n großen Reisebus in der Weltgeschichte herumfährt. Also, so was wär so gar nichts für mich, so 'ne Busreise, äh, und von Ort zu Ort. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
<laughs> Ja. Ja. Also schon l wirklich auch die Locals kennenlernen und die geheimen Spots kennenlernen, ähm, mal essen gehen mit dem Känguru, so Geschichten.
Mhm. Ja, genau. Ja, auf du und du, genau, ganz genau. Ne oder ich find's auch toll, also wir sind immer auch wir waren auch schon mehrfach so äh so Sardinien und überall und haben eigentlich immer auch 'n Mietwagen genommen, dass man wirklich selber losfahren kann. Da bin ich ich bin einfach niemand, der sich da in so 'n Reisebus setzt und mit so’ner ganzen Truppe herumfährt. Äh, gerade in Ländern, wo das natürlich möglich ist, würde ich mir immer selbst 'n Mietwagen nehmen und dann auf eigene Faust losfahren.
<laughs> Mhm. Ne. Genau, das ist nativ türlich natürlich viel schöner, wenn man das erkunden kann, da selber sagen kann: „Hier mach ich 'n Stopp, das sieht ja spannend aus. Guck mal, lass mal dahin gehen.“ Genau, mit wem bist du da unterwegs denn da immer? Mit Freunden, mit der Familie, mit deinem Mann, Kindern?
Mhm. Ja, natürlich, ja. Genau. Genau. Genau, also am Anfang, ähm, eher irgendwie auch mal mit 'm Partner oder wie gesagt, in Tunesien da wirklich mal alleine 2 Wochen, ähm, und inzwischen wirklich eher mit mit meinem Mann und auch Kinder inzwischen. Und deswegen so diese Fernreiseziele wie war auch schon so Dom Rep und Kuba, Malediven, überall, aber wirklich dann eher ohne Kinder, und jetzt ist es eher so im europäischen Raum.
Ah. Jetzt haben wir ja ganz, ganz viele, ähm, Tipps, wo wir hinwollen. Gibt's auch, ähm, wichtige Tipps, wo man besser nicht hin sollen s sollen sollten? Also, asiatischer Raum von Russland, okay, Russland zurzeit nicht. Aber hast noch irgendwas, wo du sagst: „Ne, das müsste” na irgendwas, was man vermeiden sollte?
Mhm. Hm. Im Moment halt auch 'n bisschen schwierig Ah, ich glaub, das muss jeder, glaub ich, für sich so 'n bisschen entscheiden. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was man will. Es gibt ja Leute, die sagen: „Ich möcht gern in die Wärme. Ähm, mich mich zieht's irgendwo hin, wo's warm ist. Ich möcht mich an 'n Strand legen und vielleicht dann auch so 'n bisschen vom Land erkunden.“ Und manche sagen: „Ah, für mich ist Urlaub 'ne Städtereise, weil ich will viel sehen, viel erleben.“ Manche gehen ja auch vielleicht gern ins Museum und gucken sich was an. Ähm. Das kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen, was ich jetzt nicht empfehlen würde. Ich denke, das muss jeder irgendwie mit sich selber ausmachen, was einem gut gefällt. Ähm. Aber ich bin halt niemand, der so
Mhm. Mhm. Also, schlechte Erfahrungen hast du gar nicht gesammelt, das war alles top, so wie ich das so wie ich das raushör Ja.
Bisher ja. Also, ich kann nichts sagen, wo ich sage, da würde ich nie wieder hinfahren, weder vom Land noch vom Ort noch von 'ner Stadt. Kann ich gar nichts sagen. Toi, toi, toi.
Oh, das ist ja toll, das ist ja es gibt ja schon oft Leute, die dann sagen: „Ja, hier, äh, in dem Hotel wurde man schlecht behandelt, oder im Endeffekt, ähm, war vielleicht das Wetter so schlimm, das uns den ganzen Urlaub vermiest hat.“ Das ist ja schön, dass du eigentlich nur tolle Urlaubserlebnisse hattest.
Mhm. Ja, auch selbst mit 'm Wetter könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ich denke, schlechtes man sagt ja immer, schlechtes Wetter gibt es nicht, es gibt nur schlechte Kleidung und so ist es ja auch. Ähm, ich war jetzt erst letzte Woche an der Nordsee, das ist natürlich klar, dass ich da nicht meine Flip-Flops mit draußen rumlaufe, sondern dass ich dann schon 'ne ordentliche Jacke mitnehme und vielleicht auch 'nen Schirm, ähm, und mich dementsprechend anziehe. Ähm, und es gibt auch tolle Orte, wo man auch in 'ner Nebensaison hinfahren kann. Also, ich bin jetzt niemand, der sagt: „Oh, ich muss jetzt, äh, immer im Sommer irgendwohin“, aber ich bin natürlich 'n bisschen an die Ferien gebunden- an die Schulferien. Ähm, aber sonst bin ich immer jemand, der auch gerne sagt: „Komm, im Oktober kann man auch mal toll irgendwo hinfliegen“, gerade nach nach Sardinien zum Beispiel. Das muss kein Badeurlaub sein, aber dann kann ich die Insel ja ganz anders erkunden als wie jetzt im Sommer, wenn zig andere 1000e Touristen da sind.
<laughs> <laughs> Genau. Was mir jetzt noch aufgefallen ist: Es sind viele warme Gebiete, die du genannt hast. Äh, Sardinien, Tunesien, äh, Australien würd dich mal reizen, Dom. Rep. warst du, ähm, Paris, London ist vielleicht eher noch, ähm, das Regnerischste, aber w wie ist es denn mit Winterurlaub? Wie ist es denn mit Winterurlaub?
Mhm. Ja, das war halt über Silvester. <laughs> Winterurlaub? Tatsächlich hab ich mal so 'n Skiurlaub gemacht, das ist aber schon sehr lange her. Es war wirklich von der Schule und seitdem irgendwie nie wieder. <laughs> Also, ich glaube, der Winterurlaub ich find Schnee toll. Ich wünschte, wir hätten in Deutschland dieses Jahr vielleicht mal wieder Schnee zu Weihnachten, besonders. Ähm, aber ne, also so so Winterurlaub ist auch unheimlich teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Grade so 'n Skiurlaub kostet natürlich auch richtig Geld, ähm, und ne, mich zieht's dann doch mehr, ja, mehr mehr ins Warme, muss ich schon sagen. <giggles>
<giggles> Mhm. Ja. <laughs> Da ist ja auch nichts falsch dran. Man darf ja seine persönlichen Präferenzen haben.
Ne. Genau, also das, ne, und ich bin auch kein Typ, der so so 'n so 'n Wanderurlaub könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, da irgendwie in Österreich 2 Wochen durch die Berge kraxeln. Ne, dann die
Ja. Nein. Nein, nein. Superschön, super spannende, ähm, Einsichten. Du hast hast uns viel teilen lassen von teilhaben lassen an d von deinen Erfahrungen weltweit. Ähm. Super toll und wir hoffen, dass du ich hoffe, dass du noch ganz viele tolle weitere Erfahrungen hast. Ich danke dir.
<giggles> Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis bald.
Bis bald.